Mhm. Ja, also, man hat gemerkt, dass er das <chuckles> im Vergleich zu den anderen Lehrern vielleicht auch 'n bisschen zu ernst nimmt und sich so 'n bisschen wie so 'n Uniprofessor fühlt, so, ja, würde ich schon sagen.
Okay, u was was glaubst du, warum hat er das denn gemacht? Also, er fühlte sich, sagst du, als Uniprofessor, wollte er euch damit zeigen, dass er euch ernst nimmt oder oder wollte er sich selber quasi damit höher stellen und und ja, irgendwie es sich zurechtbiegen, dass er doch nur in der Schule ist? Oder was was glaubst du, was war da der Hintergrund?
Ja. Hm, die Hintergründe des Herr Steinmertz sind unergründlich. Man kann es nicht sagen. <giggles> Aber schon bisschen durchgeknallter Professor mäßig. Ah, es kann schon sein, dass er da sich so 'n bisschen mehr verwirklichen wollte als, ne, und Aber es scheint an bei ihm nicht am Geld oder so gemangelt zu haben. Also, der hat auch Porsche gefahren. Ich glaube, an sich scheint er schon irgendwie ich weiß nicht, was für Erfolge er in seinem Leben gefeiert hat, aber ich glaube, dass er schon eher auf der Sonnenseite unterwegs war. Warum er das nötig hatte, sich so so aufzutreten? Keine Ahnung.
Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Okay. Na gut, also, Porsche fahrend, Afrolocke, kurz vorm Rentenalter, im Anzug und er siezt die Mittel Mittelstufler. Das ist schon mal doch s etwas eigen, muss man ja ganz klar sagen, also, keine Frage. Okay, wie geht's denn weiter?
Mhm. Mhm, ganz genau. Ja. <giggles> Ja, ne, also vom vom Unterricht selber her, ne, also, der war total streng, ähm
Mhm. Erinnerst du dich noch an den Stoff, den ihr damals so durchgenommen habt? 9. Klasse.
Ja, also, wir haben zum Beispiel auch Goethes „Faust“ mit ihm gelesen, ähm ja, und, ähm oder ne, ne stimmt, das kam doch 1 Jahr später bei der nächsten Lehrerin, stimmt, hast du recht. Äh, aber wir haben, äh
In der 9? Okay. Mhm. Ja gut, es geht so langsam mit mit Lektüre los. Das ist mit Sicherheit
Ja, aber der der hätte auch mit uns „Faust“ gelesen, also, das war ich glaube, das hat nur der Lehrplan nicht vor also, der war da schon der hat schon viel von einem gefordert und das hätte auch nicht überrascht, wenn er das gemacht hätte. Äh, wir hatten aber auch was von Dürrenmatt gelesen, „die Physiker“ unter anderem.
Mhm, mhm. Mhm. Okay. Mit Sicherheit, ja, liest man gerne natürlich in de in dem Alter.
Genau, und wir hatten noch ne, wir hatten „Faust“ gelesen. Doch, wir haben „Faust“ bei ihm gelesen. Doch, Tatsache, ja, das war auch so. Ähm.
Okay, also, gut.